Günde sadece 20 dakikanı ayırsan hangi hobiyi seçerdin ve neden onu seçerdin?
Ya bence, eee, yani ben, eee, muhtemelen dalışı seçerdim. Eee, tüplü dalışı gerçekten çok seviyorum, eee, ama tabii 20 dakika az kaçar bence. O yüzden <chuckles> en az böyle tüpüm bitene kadar en azından, ııı, evet.
A! İlginç. Değil mi? Kendini bir bırakmak isterdin herhalde. Peki, hani, dal dalış senin böyle bir, iii, tutku duyduğun bir hobi mi? Yani, böyle, hakikaten hani her gün düzeyinde yapabildiğin oluyor mu bu hobiyi senin?
Kesinlik Ya, her gün düzeyinde olmuyor dalışta genelde şey oluyor, mesela, işte, eee, bir dalış turuna gidiyoruz mesela, eee, orada günde 2 defa dalış yapıyoruz mesela; işte her gün, eee, şeyden hiç inmeden, ne denir, eee, tekneden hiç inmeden, mesela, 1 hafta geçirdiğimiz oluyor. Eee, gerçekten çok keyif veriyor.
Anladım. Harika geliyor bu kulağa gerçekten. Peki, hani, mesela böyle bir şeyde bile, yani, ya, 20 dakika bile yapabiliyor olsam dalışı seçerdim dedirtecek kadar seni ona bağlayan, ııı, mesela, hani, ifade edebileceğin belki ilk his, ilk duygu ne? Yani, dalış yaparken suyun altındasın, belli miktar gittin. Tamam, hani, diğer her şeyi bıraktık, öncesini sonrasını, şu kadar sürdü, bu kadar sürdü. Oradaki hangi hisse geri dönmek, eee, sana böyle, hani, sadece 20 dakika bile yapsam işte ben bunu yapmak istiyorum dedirtiyor?
Evet. Evet. Hı hı. Ya, şu aslında dalışta tamamen, hani, dünyayı ı sanki böyle farklı bir gezegendeymişsin gibi hissediyorum ben. Yani, mesela, işte, suyun altındaki tüm dinamikler çok farklı, işte, ne bileyim, eee, yerçekimi yok. Ye <chuckles> ya, aslında var da, onu olmayacak seviyeye getiriyorsun. İşte, ö belli tekniklerle yok, yani. Eee, ondan sonra ne bileyim çok farklı canlılar ve sürekli andasın, işte, sürekli gözlemliyorsun artık. Hani, artık, eee, o da aslında böyle, çok böyle meditasyon gerektiren bir spor. O açıdan da hani, benim kendi böyle kendi stresimden uzaklaşmama da, eee, yarıyor aslında. O açıdan, eee, gerçekten çok güzel.
Değil mi? Yok gibi. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Yani, aslında sen de değindin. Ya, orada, böyle, hakikaten böyle müthiş bir, eee, sakinlik, dinginlik, böyle, meditasyonun zaten kendisine de yakın bir deneyim var. Ve aslında değil mi, bilinen pek çok, ııı, dalışçı da zaten meditasyon pratikleriyle, nefes pratikleriyle iç içe insanlar. Eee, senin de peki bu hobin seni böyle bir yerlere götürdü mü ya da sen oralara gitmiştin de o bu hobiye oradan mı geldin? Eee, bu tarz pratikler de var mı hayatında bir yeri, eee, var mı yani bu şeyle birleşen? Yani
Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Evet. Var. Eee, dediğin gibi, eee, nefes almak çok önemli. Çünkü sırtında bir limitli bir, eee, şey var, oksijen kaynağı var ve, hani, onu ü eee, ben mümkün olduğunca uzun süreye yaymak istiyorum. Hani, 20 dakika sadece dalıp <chuckles> çıkmamak için. Eee, onun için de, eee, nefes pratikleri yapmak gerekiyor. Ben zaten, işte, daha önceden de, eee, meditasyon yapan biriydim. Eee, onun da çok aslında faydasını gördüm bu sporu da yaparken. Eee Evet, o yüzden o ara ara bu pratikleri yapmak iyi oluyor.
Tabii. Yani, değil mi? Süper. Yani tabii, muhakkak yardımcı oluyordur. Iıı, yani, böyle, bir hakikaten meditasyona da çok çok, ııı, yakın bir deneyim olduğunu da varsayarsan. Peki nefeste mesela böyle bir şey yaparken, hani, nelere dikkat ediyorsun? Ya, nedir mesela aldığın nefes, işte, verdiğin nefesten muhakkak, ııı, d kısa mı olur? Böyle, belli sayılarla çalışır mısın? Bir de mesela meditasyon pratiğinde çünkü farklı farklı meditasyon türleri var yani daha, işte, mantralı meditasyonlar var, yönlendirmeli meditasyonlar var, eee, nefesle yapılan var, tamamen, hani, ııı, bir şekilde, hani, içe dönülen diyeyim yani öyle şeyler var. Sen ne tür bir meditasyonu yapıyordun ve bu meditasyon pratiğini de dönüştürdü mü bu hobin?
Hı hı. E Kesinlikle. Evet. Şöyle: Eee, ben, işte, en son yaptığım, ııı, kendim için, hani, böyle, eee, uygun olan bir yere oturup hiçbir şey düşünmemeye çalışmak sadece. Yani nefes alı nefes alıp verme, arada gerekirse belki nefes tutarak, işte, atıyorum 5 saniye, eee, nefes al, 10 saniye tut, işte, yok 10 saniyede geri ver falan, eee, bunun gibi çalışıyorum. Eee, bu şeyde de, eee, dalışta da, eee, aslında teknik olarak hiçbir zaman nefes tutmaman lazım suyun altında. Yani, evet. Ama, eee, herkes tutuyor, <chuckles> kimse birbirine söylemiyor, eğitmen söylemiyor yani bunu.
Hıı. Anladım. <giggles> Değil mi? <giggles> Yani aslında bir hep bir akışta o o oluyor olman gerekiyor, değil mi? Ya alma ya verme. Yani böyle arada bir yerde kalamıyorsun normalde, kalmıyor olman gerekiyor bir şekilde.
Ya, aslında güvenli olan o. Evet, gü evet, güvenli olan o. Çünkü eğer nefesini tutup biraz yukarı çıkarsan, atıyorum 5 metre yukarı çıkarsan nefesini tutmuş bir şekilde ciğerin patlar. Eee, tehlikeli, eee, ama Evet. Ama ben mesela hocayı gözlemlediğim zaman şeyi gördüm, eee, b b b böyle, "Ya çok uzun nefes alıyor dedim ya da bu nefesini tutuyor." falan hani. Kendi söylemedi. Eee, ben de şey yapmaya başladım, hani, çok uzun nefes alıp çok uzun nefes vermeye çalıştım. Olmuyor o da. Suyun altında çok, böyle, şey, nefessiz kaldığımı fark ettim falan. Eee, ondan sonra internette biraz araştırınca fark ettim. Eee, daha, böyle, şey profesyonelleşen, daha böyle tecrübeli insanlar, suyun altında nefes tutuyorlar şeyi, eee, şeyi korumak için, ııı, ne o? Oksijeni daha kısa sürede tüketmek ııı, daha uzun süre de tüketmek için öyle bir şey yapıyorlar.
E, riskli tabii. <chuckles> Hımm. Evet. Neymiş? Hıı. Anladım. <tsk> Yani bir yerde sen oradaki aslında zamanı, yani, böyle, bir hiç hani, şey kaynakla bir zamanı uzatma pratiği yapıyorsun yani. Hani, belli bir miktar oksijenle giriyorsun ve her seferinde baktığında sana kalmış bir şey esasında. Senin oradaki yapış biçimine kalmış bir şey aşağıda ne kadar kalabileceği. Ya, biraz, böyle, ııı, şey gibi de, ııı, geldi, hani, anlattığın, işte, hayat da aslında biraz öyle değil mi? Yani ondan, hani, elinde biz belli bir kaynak var. Sen ondan ne yaparsan o <giggles> gibi bir durum olmuş. Peki bu, ııı, yani, pratik, eee, senin hayatında mesela, hani, dikkat odaklı başka yani dikkat gerektiren şeylerde filan, böyle, bir katkısı da oldu mu yani sana böyle bir şey yapıyor olmanın, o anda oluyor olmanın sürekli?
Kesinlikle. Kesinlikle. Doğru. Aynen öyle. Kesinlikle. Evet, yani şöyle, eee, meditasyon yapmak genel olarak, hani, belki dal dalmak çok etkilemez gerçi. Hani hayata dair böyle, hani, güzel bir şey yaptığın için belki mutlus oluyos oluyorum ama mesela meditasyon yaptığım zaman daha böyle, daha az stresli hissediyorum, daha anda hissediyorum; işte, ne bileyim, eee, daha bilinçli de hissediyorum. Mesela, işte, günlük, eee, verdiğim kararlarda daha böyle bilinçli kararlar verdiğimi hissediyorum. Biraz o, eee şu anda bir de çok fazla, işte, ekran bağımlısı falan, eee, b bir nesil olduğumuz için, eee, şey oluyor; o, beynimdeki o, ne bileyim, o bulutu da biraz kaldırdığına inanıyorum açıkçası.
Olabilir. Muhakkak. Hı hı. Değil mi? Hımm, biraz da o sis perdesini dağıtıyor diyorsun; yani, aslında bir yerde bu yaptığın pratik. Peki, ya şeyi de merak ediyorum, hani, dalış dışında, aaa, böyle yine çok sevdiğim başka bir hobin var mı? Yani, günlük olarak da böyle hayatında a şeyi anladım, yani, sen o 20 dakika için bile, hani, onu seçecek kadar o kad dalışa karşı tutkusun. Belki o kadar tutkulu değilsin ama her gün içinde, yani günlük pratiklerinde de olan, yaptığın böyle başka bir, ııı, hobin daha var mı?
Kesinlikle. Evet. Evet. Evet. Kesinlikle. Hı hı. Var, eee, yani, şeyi de, eee, çok seviyorum ben, eee, gitar çalmayı. Eee, sanırım mesela evet, eee, şeye dalışa göre böyle her gün 20 dakikaya yapılabilecek, daha böyle gerçekçi olarak düşünürsek, eee, şey gitar çalmak, o da çok keyifli oluyor. Ben böyle yaratıcı da oluyorum, işte, kendi bestelerimi de yapıyorum falan. Eee, bazen komiklik olsun diye ş şarkılar yazıyorum falan, işte, o an böyle şey rastgele <chuckles> yanımda kim varsa ona böyle dalga geçecek şekilde falan, o da keyifli oluyor.
Evet. Mümkün. Ne güzel. He, o da çok güzel bir hobiymiş gerçekten. Böyle gitarla bir de üstüne, hani, öyle ufak tefek şeyler, besteler yapmak böyle an anın şeylerini hani fon müziklerini oluşturmak da enteresan bir şey gerçekten. Peki gitar eee, da da böyle bir şey hissi oluyor mu sende? Yani belki tamam etrafında birileri varken hani komiklik kısmından bahsettin. Ama orada da bir o böyle bir akışta hissetme bir böyle hani, eee, si böyle bir şey vardır ya, işte, ilhamla birlikte gelen bir o anda var olma hissi müzikle de yani bir enstrüman çalarken de yaşadığın bir duygu mu? Yani orada da böyle benzer bir deneyim oluyor mu? Farklı bir şey yaparak farklı pratik ama benzer bir deneyim. Hı hı.
Evet. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Oluyor. Ya, bazen mesela, işte, çok gerçekten hani kendi için dünyanın dışarı vurduğun bir şarkı yazdığım zaman mesela bazen beni onu yazarken bile ağlatabiliyor beni hatta, yani, durumuna göre. Eee, yani oradaki o akışla da alakalı tabii bazen akıyor, bazen çok ne kadar zorlasan da hiçbir şey çıkmıyor mesela. Eee, ben o yüzden biraz daha böyle şeyim hani, eee, emm, hani, başkalarının eserlerini çalmak evet, keyifli ama biraz da böyle kendi içimdekileri de yansıtmayı seviyorum açıkçası.
Ha, o kadar. Doğrudur. Değil mi? Evet, sen öyle bir yaratıcı tarafınla da bağ kurduruyor diye anlıyorum. Yani, orada sadece bir enstrüman çalıp, hani, bir başka şeyin aynısını pratik etmekten ziyade, kendi yaratıcı tarafında üretme, eee, hani, isteğinle diyelim bir bağ kurduruyor muhtemelen sana. Peki, böyle, bir, eee, yani, eee, şimdi mesela yeni bir, eee, hobi seçecek olsan ya belki de kafanda da vardır. Ya, "Ben şunu da, işte, aslında bir yerim fırsatım olsa yapacağım." diye. Böyle, günlük hayatına entegre etmek isteyeceğin böyle bir şey var mı? Ya, tüm hayatını dönüştürme şansın var diyelim ki buna göre, eee, ve sen bunu yapabileceksin. Bu arada bu şu da olabilir: "Ben hâlâ dalışı seçerim." de diyebilirsin tabii yani. Yine bir, "Giderim, her gün gider dalarım." falan gibi bir şey de olabilir ama bu bütün koşulların ona uygun olacak olsa, eee, böyle bir durum yaşansa mesela her şey, eee, tamam. Yani, hiçbir problem yok. Olacak. Neyi seçersin ve neden seçersin? Hani, bu günlük hayatına entegre edeceğini diğer hobiyi?
Oluyorum, evet. Var. <chuckles> Evet. Evet. Hı hı. Evet. Evet. Ya, marango Evet, var aslında öyle bir hobi. Ya, mesela, işte, marangozluğu seçerim galiba. Hem, böyle, şey, eee, ne bileyim, elini falan kullanarak b yeni bir şeyler ortaya koyuyorsun. Bir de sıfırdan ortaya koyuyorsun ve de, eee, fonksiyonel bir şey ortaya koyuyorsun, yani, evet bak, mesela, ben, mesela, gidiyorum dalıyorum, eee, maksimum elime kalan şey belki bir fotoğraf, o da varsa, hani. Eee, <giggles> şeyde, eee, ama mesela bir marangoz olarak bir şey yapsam, hobi olarak, "Aha!" derim "Bak masa!" <chuckles> Öyle de bir avantajı olur aslında.
Ha! Üretici. Hıı. Evet. <snorts> Yani. "Pragmatik bir tarafı olur." diyorsun. Yani bir de, hani, "Yaptık bu kadar, hani, bir vakit ayırdık. Hayatımızdan zaman emek koyduk ortaya, belki para yatırdık. <chuckles> Bir de karşılığında da şey, hani, somut bir göstergesi olur." diyorsun. Peki, ama, ııı, diğer hobilerine baktığında onu çok çok da normalde herhâlde önemsiyor gibi değilsin. Yani, bir şeylerden, böyle, "İlla, hani, bir getirisi olsun." eee, şeyi değil hepsinin farklı farklı yönlerine hitap ettiğini anlıyorum aslında senin. Peki mı marangozlukta, yani, böyle, yaptığın ufak tefek orada şey yaptığın uğraştığın bir şeyler var mı? Hani, evinde, böyle, bir ufak tefek bir, eee, ortam ya da denediğin ya da gidip gel hani, atölyelerine katıldığın falan bir yer?
Evet. Kesinlikle. Evet. Tab Evet. Ya, aslında dediğim gibi, hani, n ney, eee, bu, hani, ileride başlamak istediğim bir hobi olarak daha çok Birkaç kere denemem oldu açıkçası, eee, ama ekipman yetersizliğinden dolayı çok, böyle, iii, bir şey ortaya koyamadım çünkü, eee, marangozlukta, hani, çok fazla ekipman var ve pahalı ekipmanlar gerçekten. Hani, gireceksen tam, böyle, eee, sonuna kadar girmen gerekiyor şeye, hobiye. Öyle.
Anladım. Tabii. Hıı. Mutlaka. Anladım. Ya, böyle, ciddi bir yatırım isteyen bir hobi mi bu aslında? Hani, dalış da, böyle, kulağa çünkü biraz mesela daha masraflı tarafından bir hobi gibi geliyor ama. Mesela, hani, eee, öyle değil mi aslında? Hani, bunları karşılaştırdığın zaman?
Tabii. Evet, evet. Evet. Yani Eee, aslında, evet, dalış da, eee, masraflı ama dalışta yine kiralayabiliyorsun şeyleri, ekipmanları. Eee, şeyde, eee, marangozlukta kiralayamıyorsun ve o yüzden biraz daha şey oluyor. Hani, mesela ben dalış, işte, eee, tam, böyle, sevdiğime emin olduktan sonra biraz ekipman toparlayabildim ama mesela, eee, marangozluk için acaba, hani, sevecek miyim gerçekten? Ne kadar süre yapacağım? Ne bileyim. O da bilmediğin için, hani, o yüzden biraz daha, böyle, tecrübe edip ondan sonra girmeyi düşünüyorum açıkçası.
Hımm. O da doğru. He. Doğru. Eee, mantıklı bir yaklaşımmış. Ya, sen o zaman, böyle, eee, şey insanlardan değilsin, hani, bazısı, böyle, bir şeye başlamadan önce her şeyi tepeden tırnağa alır. <chuckles> Çoğu zaman da zaten öyle yapan insanlar aslında devam etmez ya o onlar kalır öyle. Sen öyle değilsin ve gerçekten, böyle, şey bir yaklaşım sergiliyorsun diye anlıyorum: Hani, önce gidiyorsun, gerçekten deniyorsun, "Bu bana uygun mu?" Eee, onun arkasından bir yatırım yaptığını anlıyorum, yani. Peki şimdi mesela sen, hani, bu senin çok sevdiğin hobi olan dalışa birisi sıfırdan başlamak istiyor. Ona tavsiyelerin ne olur? Yani, nereden başla "Şöyle yap, böyle yap, şu kadar zaman, eee, ayır, eee, şu kadar maddi kaynak." O nasıl olu
Hı hı. Kesinlikle. Eve Kesinlikle. Evet. Ya, bence şöyle. İii, bu deneme dalışları var. İii, onda, işte, yanında bir eğitmenle beraber dalıyorsun falan. Bence onu kesinlikle, eee, öneririm. Çünkü, ııı, bu dalışı normal yapabilmek için işte, bayağı bir ders çalışman gerekiyor, sınava giriyorsun, falan, onları geçmen lazım, falan. Yani, böyle, bir 3-4 günlük bir eğitim ve sınav süreci olan bir şey. O yüzden, hani, hiçbir şey bilmeden direkt yapmak çok, böyle, şey değil bence, eee, mantıklı değil. O yüzden bir test edip işte gerçekten seveceğim bir şey olduğuna emin olduktan sonra biraz da hem maddi hem de vakit olarak, ııı, yatırım yapmak daha mantıklı diye düşünüyorum. Yani, bir insan biraz da işte internet videoları falan da var biliyorsun. Eee, onları da izleyerek o tarz, ııı, da fikir de edinilebilir aslında.
Evet. Hımm. Güzel fikir. Değil mi? Anladım. Evet. Hımm. Evet. Ya, bak, bu aslında söylediğin şey mantıklı yani. Hani, hiç daha denemeden önce de oradaki hisse, işte, yakın bir deneyim yaşamak için internet videosu güzel bir fikir bir şeye başlarken. Artık her şeyi önden bir deneyimleyebiliyoruz gerçekten. Bu hakikaten çok keyifli bir sohbet oldu. Ben paylaştığın, hani, şeyler için detaylar için gerçekten teşekkür ederim sana.
Evet. Kesinlikle öyle. Benim için de aynı şekil Ben teşekkür ederim, çok keyifliydi. Kendine çok iyi bak.
Sen de iyi bak. Görüşmek üzere.
Görüşürüz.